Oye, ¿podrías platicarme de cómo ha cambiado tu creatividad con el tiempo?
Bueno, eh eh, mi creatividad ha cambiado un montón, eh, la verdad, con el tiempo, porque antes me enfocaba mucho en hacer, eh, las cosas que sean perfectas, y ahora bueno, me permito experimentar más sin miedo a equivocarme, también, ¿verdad?, como, más que nada, eh, en algún punto entendí que la creatividad no es un resultado ideal, sino, un proceso donde puedes jugar y también, eh, sorprenderte.
Ujú. Claro. Entonces, ¿antes buscabas más bien la perfección, por así decirlo?
Algo así. Con lo obvio obviamente, con los años he notado que mi creatividad se volvió más del tipo estratégica, no realmente buscando la la perfección, porque a veces algo simple lo puedes convertir en algo extraordinario. Simplemente, por ejemplo, eh, e en el trabajo estoy tratando de convertir una imagen a un ícono.
Ujú.
Y, a veces, uno empieza a buscar y a buscar y a transformar, y piensas que a lo mejor no te va a quedar, y y resulta que a lo mejor pides una segunda opinión, y de repente, pues esta está muy bien, está práctica, está, ahora sí que, copiable y pegable, ¿verdad?, que son los términos más comunes.
Sí, me imagino que entonces, a lo que te refieres es a que, tal vez, un diseño de algún de algún ícono que tal vez a ti mismo no te convencía y buscando otras opiniones te dier te dijeron que realmente era bastante buena, ¿no?
Sí. Exactamente, porque a veces uno trata de, ah, incluso hasta le inviertes muchísimo tiempo buscando la perfección, que era lo que te comenté desde un principio. No se trata tampoco de eso, entonces, por eso yo, eh, bueno, respondiendo tu primera pregunta, ¿cómo cambió la creatividad con el tiempo? Ya soy como que más práctico, antes me dejaba llevar por cualquier idea que se me ocurriera así, eh, pero ahora o también filtro un poquito más, pienso qué vale la pena desarrollar y que y que cosas eh, son solo a veces, este, como ese tipo de chispazos momentáneos. Sin matar tampoco la inspiración, ¿verdad? <chuckles>
Sí, tienes como ¿Ha ido cambiando la forma en la que obtienes la creatividad? O sea, ¿ahora tienes rituales? ¿Antes los tenías o cómo lo haces normalmen
Pues es que, eh, como te repito, antes buscaba la perfección de las cosas, ¿verdad?, que te quedaran así superbién, que dijeras, bueno, es que esta no me gusta, si le pongo algo más, si le pongo x, pero, al final de cuentas, este, ¿cómo te puse el ejemplo del ícono?
Ajá.
Uno a veces quiere e esmerarse y con ponerle cositas extras, ah, eh, digamos, eh, formatos en 3D y ese tipo de cosas, o que se viera así del tipo metálico, como es lo moderno de ahora.
Sí, claro. Y luego también el detalle es que ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de tendencias o de modas va cambiando, ¿no? Antes como que querían cosas muy que fueran como tipo, no sé, alienígenas, por así decirlo, muy metálicas, y ahora intentan que sean cosas muy eh, muy sutiles, ¿no?
Exactamente. <chuckles> Sí, y no solo eso, tú empiezas a lo mejor tienes un tema, ¿verdad?, por ejemplo, el que acabas de mencionar que sea metálica y y ese tipo de cosas alienígenas, pero a lo mejor tu cliente quiere algo retro.
Ujú.
Algo retro y algo simple, eh, pero como obviamente hubo la confusión o no hubo las explicaciones desde un principio, pues tú tratas de meterle imágenes como que, mm, con lo que va ahorita la modernidad, ¿verdad? Y tratas de buscar esas esas herramientas que de repente, a lo mejor no las tienes y buscas en Internet, y buscas y buscas. Entonces, este, a veces, eh, yo siento que precisamente por eso, mi creatividad ya cambió y ya mejor, este, pasé de algo así tan complicado, algo simple, se los presento, si no les gusta, lo cambiamos en el momento y seguimos. Yo pienso más que nada para no perder más tiempo.
Bueno, también. Sí. Sí, claro. Entonces, por lo que me dices, ya no lo pones desde un desde una perspectiva tan individualista, ¿no? Mejor lo haces desde lo sencillo y ya con la opinión de tus clientes, por ejemplo, es como empiezas ya a ahora sí a ser ya más creativo, ¿no? Ya con este, con ciertas pautas que ellos te van dando, por lo que entiendo.
Sí, exactamente, eh, más que nada porque algo curioso es, eh, cuando, por ejemplo, era más joven, ¿verdad? Mi creatividad era superimpulsiva. <laughs> De esas cosas que de repente tienes una idea y estás trabajando en la idea y de repente, ya ti tuviste otra idea, a lo mejor con la intención de mejorarlo pero, eh, ¿qué pasa con lo que con la primera que estabas trabajando?, la dejaste en un ladito, continúas con la nueva, y resulta que ninguna de las 2 te salió, y tienes que volver a comenzar. Ese tipo de cosas, este, mm, me ayudaron sobre todo a mejorar ahora, con mi creatividad.
Ajá. Claro, y, por ejemplo, de joven, ¿te hubiera gustado haber tenido algún tipo de consejo o, crees que tal vez esta parte de ir aprendiendo sobre la marcha es lo, que necesitabas?
Claro. Ahora sí que todas las anteriores porque, <chuckles> cuando eres joven de verdad que un buen consejo siempre te va a servir, siempre, el problema a veces que los jóvenes no escuchamos, bueno, cuando estamos jóvenes. Que pensamos que lo sabemos absolutamente todo y queremos, eh eh, demostrar que sí podemos, que sí sabemos, pero definitivamente no. Y ahora, con lo de los, pro tropezones, defit definitivamente ten tenemos que pasar por esa etapa. Caer en los tropezones para darnos cuenta que a lo mejor el, el objetivo en el que nos estábamos enfocando y la creatividad realmente no resultaron. Y, pues obviamente, hay que escuchar a veces en algún punto a alguien. Un consejo, claro que sí.
<chuckles> Ujú. Sí. ¿Tuviste alguna vez algún tipo de consejo de joven que tal vez no sé si aún recuerdes, pero que no le hayas puesto mucha atención o la hayas ignorado por completo?
Claro que sí, por ahí un proyectito que, eh, or organizamos un amigo y yo en la universidad, eh
Ajá.
pues resulta que compramos unas computadoras viejas, ¿verdad? Obviamente, pues, <chuckles> hay simplemente la palabra viejo. <chuckles> Pero, pues, nuestro plan era comenzar ahí un ne eh, negocito de digitalización, eh, sobre todo de manuales y hace 20 años, pues era muy, como que muy difícil que alguien tuviera digitalizado algo.
Sí.
Eh, lo único que tenías digitalizado yo creo que es lo que pasabas por el fax y ya era eso, era lo único. Y bueno, <chuckles> en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió, eh, e en trabajos, eh, precisamente en el taller de computación en la universidad pues se se nos ocurrió la idea y empezamos a trabajar en eso y obviamente pues la maestra nos decía así como que: "Mira es que sigan este camino, esta pauta". Pero nosotros que quisimos de, bueno, de alguna manera experimentar.
<chuckles> Ujú.
¿Verdad? Pero de otra manera también la maestra lo estaba viendo y ell ella era la maestra, <chuckles> o sea, ella era la que sabía exactamente lo que iba a suceder con nuestro proyecto y nos llevó muchísimo tiempo. Yo pienso que nos llevó como 1 añito, más o menos, eh, en obviamente pues empezar a desarrollar los archivos, así se le llama archivo HTML y después bueno, eh eh eh, después, eh, entregar procesos, eh, incluyéndole con el lo que se le llama el backend y el frontend, para que funcionen.
Ajá. Sí. Entonces, ¿crees que, tal vez, escuchando a tu maestra ese tiempo se pudo haber reducido?
Bueno. Sí. Exactamente, nombre, lo hubiéramos acabado yo creo que en 1 semana, 2 semana, pero también, obviamente, pues sabíamos que era un proyecto y la maestra también sabía que era un proyecto, eh, a largo plazo. Entonces, pues nos permitió también que que cayéramos en el error y que lo descubriéramos también, ¿verdad? Pero, pues el problema, bueno, respondiendo a tu pregunta, es que nos llevó casi 1 año.
Y se fue bastante tiempo.
Casi un año. Demasiado. <chuckles>
Oye, ¿y crees que de cierta forma, hay cosas que hayan influido en la forma en la que cambia tu creatividad? O sea, la edad, eh, la familia, el país en el que vives, ¿o la tecnología que tienes disponible?
Ujú. Sí, claro. Exactamente todo. Obviamente, con la familia ha hay cosas que, eh, van saliendo nuevas y no te das cuenta. Pero, obviamente, pues tengo mi mujer y mis hijos que también están como que medio metidos en este asunto de la tecnología, ¿verdad? Bueno, más que nada en el desarrollo, ajá. Y pues, eh, ellos a lo mejor se dan cuenta por algún lado y claro que me dicen. La otra, muy importante, lo que mencionaste, la tecnología, yo siento que que ahora con la revolución, sobre todo de la inteligencia artificial, si tienes algún problemita, nomás le pones todo tu tu tu texto, se lo pegas y te dice cu dónde está el error exactamente, y de ahí puedes partir. Uh, es una maravilla. Bueno, para este tipo de trabajo.
Claro, cada vez más, ¿no? Sí. Ujú. Y y por ejemplo, en tu caso, ¿has este, recurrido a la inteligencia artificial para que te ayude a a desarrollar más tu creatividad o desbloquear algún tipo de de problema que hayas tenido?
Así es, desde luego, y todos los días ya la utilizo, porque, es una súper herramienta de verdad que, a las personas que les se se les ocurrió fue como que el el mejor, ahorita hasta ahorita. La mejor herramienta para poder este, desarrollar, muchísimas cosas, no solo el el tipo de programación, o páginas web, o todo eso, no, también te te ayuda a preguntarle cosas. El simple hecho de, no sé, eh, ¿de qué está compuesto el café?, o, ahora que están de moda esos videos de de cómo hacen, eh, las galletas en la India. Entonces le preguntas, si es verdad o no, y te y te lo dice.
Eh. Sí claro, la tecnología, o bueno, al menos el tema de, este, la inteligencia artificial, pues, ahora sí que, desde casi cualquier tema te puede contestar, ¿no? Pero, tomando de nuevo el tema de la creatividad, y que me dices que lo ocupas bastante, ¿no has sentido como algún tipo de preocupación de que tal vez, de cierta forma te esté, limitando o rezagando el tema de tu propia creatividad?
Ujú. La mente. Ujú. N no. No, porque antes me costaba mucho empezar proyectos creativos, porque quería yo tenerlo todo y saberlo todo. O tener, eh, más que nada, todo claro desde el inicio.
Ujú.
Y hoy empiezo, eh, aunque no sepa muy bien cómo va a terminar, ¿verdad? Pero, pues, trato de comenzarlo, que comienzo, obviamente, pues, escribiendo un archivo HTML y lo empiezo a desarrollar, y luego ya después simplemente le pregunto a la inteligencia artificial que que qué cambios le mejoraría para poder para que, por ejemplo, eh, tuviera un gráfico más grande, más pequeño, o tuviera una interacción y ya me me dice exactamente lo que puedo hacer, simplemente se lo incluyo. Eso eso sería un poquito, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?
Sí.
Apoyándome en la inteligencia artificial, pero también recurriendo a lo que yo sigo haciendo, eh, la creatividad.
Muy bien, entonces, desde cierto punto, tú creas tus opciones y con la inteligencia artificial, ahora sí te orientas, ¿no?, de qué sería lo más ideal.
Sí, claro. Exactamente. Mira, a lo mejor muchas personas empiezan a satanizar la inteligencia artificial, pero realmente, es lo que tú le pongas, lo que tú le escribas ahí, es lo que te va a contestar. Si de repente, te contesta algo erróneo es porque tú se lo realmente se lo pedis
Sí, así es.
Exacto, o sea, ahí no no no no hay falla realmente. Y pues, en en concepto eh, bueno, regresando a lo creativo, pues, mi creatividad tal vez es sí, algo cambió, ¿verdad? Pero no lo suficientemente, como para decir: "Es que a ver, voy a dejar y voy a cam cambiar radicalmente todos los procesos que seguía por el simple hecho de nada más utilizar la inteligencia artificial". No, lo que trato de decirle de decirte es que, yo me apoyo, me apoyo mucho en en lo en lo que es, obviamente porque su conocimiento y su biblioteca es basta. No sé si sepas, más o menos, cómo se maneja un poquito la o más bien su base de datos.
Ujú. Am, ¿no sé si me podrías explicar un poquito más?
Sí, mira, por ejemplo, a ver, ese de la base de datos de una inteligencia artificial de cualquiera se se le llaman tokens, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi país, que es México, para para agrupar toda la base de datos de todo lo que es lenguaje, eh, historia, eh, em, composición, plantas, todo, todo, absolutamente todo lo que le quieras preguntar, más o menos son como 100,000 tokens, ¿verdad? Entonces, casi la mayoría de las inteligencias artificiales tiene como entre un trillón de tokens. Entonces, imagínate todo lo que pueden abarcar. Ahora, ¿quieres saber cuál es la mejor de todas? Es es Gemini de Google, que esa tiene cinco trillones, o sea, es su capacidad de almacenamiento es basta, que lo que le preguntes te lo va a decir, pero ahí tiene sus candados como, digamos, a ver, quiero convertir esta imagen a a un emoji. Eh, no te lo va a hacer claramente, pero tiene sus candados. Obviamente, pues, para que pagues, ¿verdad?
Ujú. Sí. Okey. Sí. Sí, pero te puede dar los pasos para que tú lo hagas, ¿no? Por ejemplo.
No, más que nada para que pagues. <laughs>
Ah, bueno, también. <laughs> Eh, también es un negocio al final del día, ¿no?
<laughs> Exactamente. Pero obviamente pues, te puedes apoyar bueno si, si puedes pagar eso, eh, pues, es una súper herramienta y te facilita muchísimas cosas.
Oye, pues muchas gracias por aclarármelo un poquito mejor ese tema de la inteligencia artificial, y, gracias por contarme tu experiencia personal con el tema de la creatividad y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, definitivamente ha sido como, algo que ha ido cambiando con, el paso de los años por lo que me contaste. Muchas gracias.
Sí, claro que sí. Bueno, yo con el tiempo aprendí que la creatividad tampoco no es un talento así fijo. Te agradezco tu tiempo, y muchas gracias por escucharme, de verdad.